Heu, en moins frustrant, en vérité, en moins frustrant que la vie réelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu peux développer une addiction.
Ouais, je vois, je vois et heu et du coup, est-ce que toi, tu peux ressentir, notamment, une frustration, heu, de de jouer à des jeux, par exemple? De te dire que heu
Ah, c'est surtout le fait de perdre et parfois tu as des tu vois, tu as des jeux qui sont très compétitifs ou heu, bah, par exemple, te tu as tu as du tu as du PVP, ce qu'on appelle, c'est du vers player versus player, c'est vraiment de la de la bagarre, hein et heu, quand tu tu tu quand tu te fais, heu, dans certains jeux, quand tu perds, tu peux vraiment perdre beaucoup de choses, tu vois?
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, ouais et puis, tu as cette confrontation. Ça, c tu as cette confrontation, en plus, heu, où, en plus, tu te dis: «C'est pas l'ordinateur, c'est vraiment une vraie personne». Pourquoi cette personne-là, elle serait meilleure que toi? Alors que, heu, entre guillemets, «tu as les mêmes compétences».
Et ça, c'est tu es frustré. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais et puis et puis, tu sais, aujourd'hui, en plus, avec le digital, heu, parfois les choses continuent en dehors du cadre, heu, du cadre du jeu. C'est-à-dire que tu vas ta rivalité, elle va aussi continuer sur les réseaux, sur, heu, sur les forums, heu. C'est c'est une catastrophe, tu vois? Au niveau de ça, heu, au niveau de la frustration, ça peut aller très loin, hein.
Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En fait, de toute façon, la frustration, elle n'a pour limite que celle que tu lui que tu lui donnes, finalement, heu, hem
Ouais, c'est ça et que l'importance que tu lui donnes aussi, surtout, tu vois? Plus tu lui donnes de l'importance et p et plus tu rentres dans le piège, en fait, hein.
aussi. <gasps> c'est ouais.